Mhm. Tapos ay pupunta ka ng ano, kumakain, ganun?
Tapos, 'yun. Ako, kumakain o 'di kaya, um ah, nag-i umiikot-ikot muna. Isa din ang isang ano ko nun dati, um, para mas madali ko matandaan 'yung gi 'yung pinag-aaralan ko, 'yung nagkukotkot ng ng mani, 'yun may mani or my kornik habang nag aaral.
Mhm. Mhm. <clicks tongue> Toto Totoo daw 'yun kasi parang ano 'yun, eh, parang nagre-retain siya sa o sa utak mo.
Hmm. Oo. Totoo.
Tapos 'pag mag-e-exam ka, mag ganun din daw yung gawin mo, kumutkot ka rin daw ng mani o kaya ng bubble gum kasi parang nare-recall daw ng utak mo yung moment na 'yun.
Mm. Oo. Totoo. Oo, totoo nga siya, totoo siya. Kaya ano
Hmm.
kaya mas ano, mas maganda rin 'yun o 'di kaya, um, basta meron kang ano, alam mo 'yun, 'yung specific na may ginagawa, kung hindi man. Tapos siyempre, hindi ka mapapayagan ng ano ng ng instructor na kumain habang nagsusulit, 'di ba?
Mhm. Kahit bubble gum?
Oo.
Oh?
Mm. Kaya ano, minsan 'yung ano, yung ballpen. 'Yan, 'yan, 'yung oo, ganyan <laughs>
Ganun? 'Yung dulo. <laughs> <breath> Pero minsan, ah, may mga propesor na ayaw 'nun, ah.
Ah, oo 'yung maingay.
Oo, lalo na 'pag tahimik 'yung klase tapos nag-aano, nalalaro mo 'yung dulo ng ballpen.
Oo.

Oh, sabagay nung <smacks lips> importante talaga yun, eh, na, ano nahanap ka ng oras mo talaga na, magkakaroon ka talaga ng concentration, para sa'kin naman, um, dahilan ng pagpili ko ng oras ng pag-aaral, unang-una din talaga sa lahat yung konsentrasyon, dahil gusto ko pag nag-aaral ako, 'andun lang yung atensyon ko, ayoko na, nahahati ako na inutusan ako, na nakikipagkwentuhan sa'kin, kasi, 'pag inumpisahan mo ko ng kwento hindi na tayo matatapos. <chuckles> Yun nalang yung gagawin natin, hindi na tayo mag-aaral magkukwentuhan nalang tayo. Kaya kailangan talaga, ako lang mag-isa na nag-aaral or kung may kasama man ako, um, <smacks lips> oo tahimik din at nag-aaral din siya at gusto niya rin mag-aral kasi mahirap na pag may kasama ka tapos hindi naman nag-aaral yung kasama mo 'di ba? Na kahit pa sabihin niya tahimik lang ako, sasamahan lang kita, hindi mo rin maiiwasan na kwekwentuhan ka niya 'di ba?
Hmm. Mm, totoo. Tahimik din. He Oo.
Naranasan mo na ba yun? <chuckles>
Oo, totoo, yung ano, yung sige mag ano daw, sasabay, sasabay daw kami, mag-aral ganyan, oh, eh, 'di pumayag ka naman, 'tas yun na, hindi na ka pag-aaral nagkwentuhan na lang. Oo, kung ano-ano nalang pinag usapan, eh
Mhm. Oo, nakwentuhan na lang. Mhm, pero tapos pagdating ng 'pag malapit na yung pagsusulit magka-cram ka, ngayon dahil sa ginawa mong yun. So, mahirap din 'no.
Mm. Ah, dati gawain ko yun, yung ano, kasi, ang ang <clicks tongue> nag well actually nag, nagbabago din, eh, yung yung paraan mo ng pag-aaral.
Hmm. Mm.
Ah, kasi, ang ginagawa ko dati, um, hindi, hindi ako kumbaga, nagka-cram ako, yung halimbawa may may pagsusulit ganyan, bubuklatin yung ano, yung notebook ko 'pag ayan na tapos babasahin ko ng mabilis, lahat, lahat, lahat-lahat. So, so, far nag ano naman, naka, naka-survive naman ako sa ganun, pero ayun na syempre pag nag nag nag kolehiyo ka na iba na rin kaya gawin mo sa pag-aaral.
Mhm. Mhm. Totoo yun, totoo yun, may meron. Mhm, totoo yun may ibang tao epektibo yun para sakin hindi, kasi, 'pag parang ewan ko ba 'pag kulang ka na sa oras parang nagpapanik ka na rin.
Hmm. Totoo.
Dahil nagpapanik ka wala ng pumapasok sa utak mo.
Oo. E
Ginagawa ko yun 'pag sa mga proyekto, ganun pero 'pag yung parang pang pag-aaral, parang mahirap siya para sa'kin.
Ah. Ang gawain ko ewan ko siguro dahil sa adrenaline. Hmm,
Oo, yun din adrenaline 'no.
Nabasa ko 'to kanina parang ano lang ba, um, refresher lang parang ganon.

Ayun na sumasang-ayon din ako dun kaya mas ano siya talaga kumbaga kung saan ka komportable at siyempre kailangan mo ding, um, isaalang-alang yung mga tao sa paligid mo kung ano ba, kung iisipin mo rin kung maingay ka bang mag-aaral, kung kailangan mo bang, um, kung kailangan mo bang magsalita. Kasi meron yung ganyan, eh, parang ki kinakausap mo yung sarili mo, kumbaga nagme-memorize ka ng mag-isa mo, eh kung tulog na yung mga tao sa paligid mo siyempre maiistorbo din sila.
Mm. Mm. Oo. Totoo, totoo.